ใช่ค่ะ ถูกเลยค่ะ คือคุณพ่อเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ อ่า เขาเป็นคนพูดจามีเหตุผลเนาะ แล้วเขาก็จะเป็นคน ที่แบบพูดจาดีอะ เวลาที่มีงานมีการ อะไรเงี้ยนะคะ ก็คุณพ่อก็จะได้รับมอบหมายเนาะให้เป็นคนแบบไปพูดนะคะ ถ้าเป็น เป็นเรื่องเป็นราว อย่างของ ของเราเนี่ยจะค่อนข้างไร้สาระ คุณพ่อก็จะบอกว่า "อย่าไปพูดไร้สาระมาก" นะคะ คุณพ่อก็จะเตือนสติ แล้ว เขาเป็นคนที่ พูดจาเนี่ยเรียบเรียงคำพูดได้ดีมาก แล้วก็เป็นคน อารมณ์ดีเนาะ เป็นคน ทะลึ่งทะเล้นนิด ๆ น่ะค่ะ ก็เลยทำให้เรา แบบ ติดนิสัยนะคะ ติดสไตล์ความ ความทะเล้นนิด ๆ น่ะ มาจากคุณพ่อด้วยค่ะ ตรงเนี้ยค่ะ
ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อือฮึ อือ อะฮะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ จริง ๆ คุณพ่อก็ มี ความเป็นต้นแบบนะคะในการพูด ใช่ไหมคะ ในการอารมณ์ เขาเรียกว่าอารมณ์ขันเนาะ คุณเองก็มองว่า แบบเนี้ย ก็คือเป็นเสน่ห์ของคุณพ่อด้วย ใช่ไหมคะ? ที่คุณได้ แบบ ว่าเจอกับทางในครอบครัว มา แล้วคุณก็มองว่า อ่า จริง ๆ คุณพ่อเนี่ย นะคะก็ถือว่าเป็นคน อ อารมณ์ดีเลยไหมคะ? แบบเนี้ย
ใช่ค่ะ ใช่